Sí, totalmente, fíjate que los hábitos son todo en la vida, y es que, te digo que yo antes estaba como superacostumbrada porque, aunque estaba estudiando, yo siempre iba a hacer deporte, o sea, ya fuera correr, fuera nadar, fuera el gimnasio, o sea, yo a lo que fuera, yo yo me mantenía bien.
Los hábitos, son clave. Ajá. Sí.
Y y te digo que me levantaba pues muy temprano, a las 7 siempre empezaba mi día, pero cuando me mudé acá, fue como que cambié totalmente mis hábitos hasta que llegó un día en que dije: "No, ¿cómo es posible que me esté levantando a las 10 de la mañana?", o sea, no soy así yo, y entonces era como que, a las 10 apenas me tomaba el café y luego hacía ejercicio y ya luego hacía home office y ya, estaba desocupada y no, o sea, eso no estaba bien. <giggles>
<chuckles> Sí. <laughs> No, no se no se puede, no se puede, eh, menos personas ocupadas, ¿no?, que nos gusta estar ocupadas como como bien me dices, tú y yo y ¿ajá?
No. Sí, y no, y es que, ¿sabes qué?, cuando no no haces cosas, tu mente empieza a sobrepensar, pero a un nivel máximo. Entonces, ahí fue cuando dije: "Te tienes que poner a ocuparte porque no está bien que tu mente esté sobrepensando todo el tiempo".
Así es. Así es. Sí, ya estás picando verdura y dices: "Y si me encajo el cuchillo este, ¿qué pasará?", o sea, está mal, ¿no?, está mal pensar este tipo de cosas. Oye, <laughs> y ya para terminar, fíjate que así me gustaría cerrar, por ejemplo, si tu ritual matutino fuera un producto que vas a vender, ¿cuál sería el eslogan que lo describiría mejor?
<laughs> Sí. Sí, literal.